Como que você passa de vítima a protagonista na sua vida?
Hum.
Hum.
Olha, eh, eu acho, né, que eu tenho feito isso na minha vida, não foi sempre, mas, hã, tem algumas coisas que acontecem com a gente, né, que nos levam pra esse papel de vítima, né, e aí, é nossa decisão, né, u a gente ter pena da gente, né, ficar lá choramingando, chorando, ou a gente dá a volta por cima, e realmente assumir quem a gente é, e seguir em frente, né, eh, acho que na minha vida eu já passei por algumas situações assim, na verdade, eh
Hum. Uhum. Sim. Uhum. É. Eu acho que é ok dá um tempinho ali, uns diazinhos pra chorar, pegar o seu papel de vítima, mas não é pra sempre, né, da também ninguém gosta de vítima o tempo todo, é levantar e seguir em frente.
Uhum. Eu acho que é isso, né, eu acho que é uma escolha muito da pessoa, né, eh, sofrer todo mundo sofre, mas, às vezes, tem tem esse papel, eh
Hum. Sim. Uhum. Você consegue me falar um momento, assim, que você saiu do papel de vítima pra protagonista?
Hum. Eu acho que, recentemente, né, eu tive um um um assunto delicado com meu trabalho anterior, onde eu estava sofrendo, né, u um assédio moral, toda uma situação dessa, então eu estava muito fragilizada, na verdade, e eu fui vítima aí totalmente, né, descaso da empresa, descaso do chefe superior, de uma amiga do trabalho que se dizia minha amiga e, na verdade, ela era mais uma fofoqueira. <laughs> U horrível, terrível, e, pronto, eu passei por essa situação e eu consegui assumir as rédeas da minha vida, dar a volta por cima, eh, sacudi a poeira, eu pedi demissão no trabalho, eu desliguei essa amizade da minha vida, hã, eu acho que eu eu eu fiz o que eu podia, sabe, pra pra pra seguir em frente, pra pra me permitir, eh, realmente fazer o o o que eu o que me estava o que estava me fazendo feliz. Então, eu acho que é um papel bem importante. Agora, houveram outras situações, sempre.
Hum. Uhum. Hum. Uhum. Ai que horror. Uhum. Aham. Você você fez ali o que o estava ao seu alcance para o seu bem estar, né, pra sair ali do papel de vítima.
Uhum. Com certeza, eu até com com essa re com relação ao papel de vítima, eh, geralmente a minha família liga, né, eh, eles estão no Brasil, tem outra fa parte da família na Espanha, ligam pra reclamar das situações e, quando eles estão reclamando, eu fico pensando assim: "Mas que que pode fazer com isso?" Nada! Ninguém pode fazer nada quando a gente tá, eh, realmente: "Ai, só acontece comigo", se lamentando, né, "Ai, por que que isso aconteceu, olha o que fizeram comigo", a vida é muito mais o que você faz com a sua vida do que o fazem com você, né. Eu tinha uma sequência de coisas na minha vida que aconteceram pra eu ficar lá, na lona, me lamentando para o resto da vida e não foi o que eu fiz.
Uhum. Hum. Uhum. Uhum. Exato. Uhum. Você é da do tipo de pessoa que pega ali um erro e transforma em aprendizado?
Hum, olha, eu geralmente eu aprendo muito com o erro dos outros e e também, eh, pra evitar sofrimento. Mas também tive já que aprender com os meus próprios erros, que aí demanda um pouco mais de sofrimento, né, mas se eu falar assim da minha vida inteira, né olha, eu nasci filha de uma mãe solteira, sempre quando eu eu era criança todos os meus amiguinhos tinham lá o pai e a mãe, e eu não tinha, né. A minha mãe tinha que ir trabalhar e eu, criada pela minha avó, ficava com a minha avó a maioria d do tempo, né, brincava ali com os meus amiguinhos da praça, eh, que eu morava na frente de uma pracinha. Os meus primos, que moravam também próximos, os que tinham a idade aproximada ali, mais a minha prima, depois nasceu outra prima, depois outro primo, então, éramos 4.
Hum, isso é bom. Uhum. Sim, sim. Uhum. Uhum. Exato. Hum. Uhum. Aquela família brasileira cheia de primo. Uhum.
É, a família brasileira, cheio de primo, morava todo mundo junto, e eu fui entendendo que eu era diferente, né, n n na escola tudo tudo muito tradicional, né, tudo era ali.
Hum, sei. Isso quer dizer que você era tratada um pouco diferente ali na escola por não ter pai?
Hum, eu não tinha essas essa não, só às vezes no dia dos pais, né, e tinha que fazer lá o a lembrancinha do pai e eu ficava meio perdida, aí geralmente eu tinha que fazer pra 2 tios, né, ou 3. Então a a minha mãe pagava a mais pra dar para os tios, mas eu sentia ali que não estava não estava igual aos meus amiguinhos, e isso, pra mim, era uma situação muito, assim, triste, <chuckles> né. É.
Hum. Uhum. Sim. Aham. Exato, exato, pega muito ali nas datas comemorativas, né.
Pega bastante, né? E eu até sei que hoje em dia, na nas escolas, né, não tem mais isso, né. Algumas escolas já têm, eh, o dia da família, não é mais o dia né?
Uhum. É. Té Porque eu também so sou igual a você, eu também cresci sem pai e eu também passava por esse momento de meio constrangimento, ali, no dia dos pais, então, eu acho super legal essa estratégia do dia da família.
Eh, eu também acho porque realmente evita muita coisa e no Brasil acho que a maior parte, né, a família tradicional brasileira, vai ser pai e mãe é uma mãe, né, que cuida dos seus filhos, eu acho que é a grande maioria, na verdade.
Aham. Exata
E pronto, isso aconteceu comigo, com você também, num imagino com monte de gente, com a minha prima também, o pai dela morreu, então, né, é natural, enfim. Mas e é um papel, né? Nesse momento eu me sentia muito diferente, eu me sentia uma vítima. E o que que eu fiz, né? Eu fui crescendo, né. Não teve jeito e fui entendendo e aceitando, né. A minha situação, a minha condição. Mas durante um tempo eu tentei ali, meio que mentir até para os coleguinhas, né. Eu lembro de tá brincando na pracinha e a minha mãe tinha dito porque eu não cheguei a conhecer o meu pai nessa altura, depois eu conheci e tal. É até um plot twist na minha vida que eu não esperava, mas enfim. Eh, a minha mãe dizia, né, quando eu era aí, criança até sei lá que idade, que o meu pai era um namorado que ela que ela teve, né, que morava na Inglaterra, não sei o quê e tinha fazenda de chá não sei aonde. E eu reproduzia essas historinhas para os meus coleguinhas ali, né, as vizinhas
É Aham. Sim. É. Hum. Uhum. Aham. Sim. Ah, tá. É toda uma história.
toda uma história, contava Inclusive nas minhas cassete eu tenho cassete de aniversário, tem uma foto eu no colo dele, quando eu tinha 1 aninho. Então, é todo o toda uma situação, só que assim, hum, nunca senti pai, ele também nunca apareceu, né, depois de grande. Hum, pelo que eu sei.
Aham. Eh, hã, uhum. Aham. Sim.
E aí, depois eu fui descobrir, né, que o meu pai era um amigo da minha mãe um casal de amigos na verdade, né, da minha mãe, que eu frequentava a casa desde que eu nasci.
Ah! Ah! Meu Deus! Literalmente um plot twist. <chuckles>
O plot twist, eu: "Quê?". Tipo, conhe sempre tava presente, mas eu não sabia.
Caraca! E aí? E aí era o momento pra você ser ali, uma vítima, né. Vítima de uma mentira, eh, de uma invenção da sua mãe. Como é que foi pra você?
Uhum. Inclusive Uhum. Pra mim foi um choque muito grande, porque eu senti tudo isso que você falou. Eu me senti enganada, eu eu senti que a minha vida era uma farsa, eu senti que ninguém me perguntou nada, né. Eu senti eu eu senti que eu fui a última a saber, na verdade. É, e fui, né? Isso é muito complicado porque né? E aí, logo depois que isso aconteceu, né, que houve essa revelação, eu me mudei com a minha mãe minha mãe casou com português, nós nos mudamos pra Portugal e nunca cheguei de fato, a aceitar esse meu pai biológico, né. Porque não foi uma relação muito construída, acho assim na verdade, no dia a dia. Eu inclusive tentei, né, eh, eu conversei com ele, tentei me aproximar, só que ele sempre trabalhando muito, também nunca tinha muito tempo. Ele nunca, in eu vou dizer, investiu. Talvez porque ele já tivesse
Uhum. Uhum. Aham. E foi, né? <chuckles> Aham. Sim. Ah! Sim. Sim. Uhum. Uhum. Ele não deu abertura também, né. Ele não tava muito afim.
Não, assim, acho que não. Queria, mas eu acho que a vida dele ali, estava tão padronizada, sabe? Sintonizada no num num num dia a dia que num num cabia, sabe? Num, cabia. Acho que acho que é isso. E eu era também só mais uma, ele tinha mais 6 filhos então <chuckles>
Aham. Uhum. Ai quê? Uhum. Sim. Caraca literalmente! <chuckles> Já tinha muito filho ele, alias só ele: "Mais um, eu não tenho tempo". <giggles>
Eh. Ai, já tinha muito, mais um pra quê? Uhum, mas eu poderia né poderia com essa situação ficado: "Ai". Me lamentando a vida inteira: "Ai, cresci sem". Não, dei volta por cima, fui em busca do que era meu, eh, batalhei pra conseguir as coisas que eu queria pra minha vida. Hoje em dia eu sou não que eu fale isso com muito gosto, mas dos filhos dele, eu sou, assim, a que tem sabe, mais assim
Aham. Sim. Uhum. Uhum. A mais bem sucedida. Tá mais encaminhada pra vida. Aham.
Eh, é podemos dizer um pouco assim, mais ou menos, né? Um outro ali, um que é pastor da igreja também, é legal, mas o os filhos mais agarrados, assim, com ele não, é só festa, bebida, rock and roll, só esse tipo de coisa, né? Triste. Então, acho que é é um um assunto, assim, que né. Recentemente eu fui ao Brasil, também não fui vê-lo, porque achei que também, eh, que não cabia, né? Se eu moro fora, a pessoa não me liga em nenhum momento, quando eu for lá, pra quê que eu vou procurar? Também não vi não vi motivo.
Né. É. Exato, é verdade. Eh, gastar sua energia com isso também, né, não faz muito sentido.
E Uhum. Então, assim, eu acho que esse foi um papel mas eu sempre gostei muito. Até na escola, eu acho que porque eu vivi muito isso, na escola, na faculdade, na minha vida, defender muito as minorias. Sabe? Embora hoje eu saiba que eu não sou uma minoria, mas enfim, naquela época eu era.
Uhum. Boa. Aham. É, exato. Ah, não é se você não parar pra pensar, as pessoas que não cresceram com um pai, não são a minoria, mas são tratadas como se fosse, né. Como se fosse anormal você crescer sem o seu pai, sendo que no Brasil é totalmente natural.
Né? Uhum. Totalmente, e tem muitas pessoas que têm o pai e a mãe juntos, mas são super infelizes também, né.
E é como se fosse você crescer sem pai também.
Exato, então é uma situação ali que eu não sei o que é pior, sinceramente, e mais tarde até acaba o casamento, né, cada um vai pro seu lado mesmo. Isso aconteceu acho que com todas as minhas amiguinhas que nessa época tinham o pai e a mãe junto, né, eu não lembro de nenhuma que tem o pai e a mãe que estão juntos, na verdade então.
Aham. Exato. Uhum. E o que que você acha que te deu assim o impulso depois que você descobriu toda essa história, você ficou triste ali, te deu impulso de pensar não, isso não vai ser o que me caracteriza na vida, eu não sou vítima dessa história, eu vou seguir minha vida, o que que te deu esse impulso ali, algum livro, alguma pessoa que você conversou, como é que foi?
Olha, eu acho que eu tinha uma família, né, materna, minha mãe, minha madrinha, minha avó, eh, meus primos, meus tios, né. Que sempre estiveram muito lá por mim, eh, sempre me apoiaram em tudo, eu sempre era muito querida, né, por eles. Eu acho que ser amada, eu acho que me ajudou muito, né, a ter boas notas na escola, a ser uma pessoa focada, ser uma pessoa determinada, ah, também me trouxe muitas coisas, né, que eu ia ter que fazer por mim o que um pai não fez. Então eu acho que me trouxe mais responsabilidade, me trouxe porque é diferente, né, uma mãe e um pai é diferente, não é a mesma coisa, a energia masculina é totalmente diferente, então
Uhum. Uhum. Sim. Hum. uhum. É você se eu acho que quando você cresce ali com o pai você deve se sentir um pouco mais protegido, né, e tals, claro que com a mãe também a mãe sempre tenta fazer o papel ali dos dois, mas como você disse é diferente.
Uhum, sim. Uhum, é eu vejo isso pelas minhas primas, né, que tiveram pais presentes, muito amorosos, eu não tive. Eh, então, eu eu percebo que eu adquiri muito também essa personalidade, eh, masculina, esse proteção, né. Que deveria vir de um pai, eu tive que me proteger o tempo todo. Ah, tanto é que a mentirinha que eu contava né. Que tinham me falado "Ai meu pai tá longe". Tipo, né, é pra você se proteger do julgamento do outro, né, pra ninguém ficar com pena, ah, não, nossa, tadinha não tem pai não sabe quem é sei lá o quê, hum. Então eu acho que a gente vai adquirindo coisas assim na vida e até mais tarde eu sempre senti muito, eh, o julgamento com relação a isso inclusive quando eu vim morar em Portugal perguntavam na escola, o que que seu pai faz não sei o que eu falava o que meu padrasto fazia, não colocava meu pai na roda porque também não não sentia que era filha dele sabe, embora
Hum, uhum. Uhum. Sim. Verdade, verdade. Aham. Uhum. Sim. Ah, você então acabou não sentindo que ele era o seu pai, você sempre teve ele como padrasto, né.
É o sim, é embora ele tenha, né, nessa altura eu ainda era nova, ele ainda tenha exercido muita muitos papéis assim que acho que um pai tem que exercer, né. Mas ele também sempre foi na dele, e eu sempre tive uma vida muito dividida entre a minha família em Portugal nessa época e no Brasil. Então eu nunca estive inteira né. Sempre fui pra lá, pra cá, sempre fui de todo mundo eu acho. Como eu tive muito a minha família perto, eu sempre fui muito de todo mundo.
Uhum. Uhum. Uhum. Sim. Sim. Entendi, mas isso é, isso que você contou é realmente muito legal ver que você poderia ter ficado ali num papel de vítima, né, "Ai a Coitadinha que não tem pai", mas você levou tipo assim, ah, problema é dele ele, que perdeu uma filha maravilhosa, eh, e eu vou seguir minha vida viver, eh, realizar meus sonhos meus projetos, e eu sou a protagonista dessa história, né.
Uhum. Uhum. Foi, é é isso mesmo que eu fiz a vida inteira, é procurar minha felicidade o que me faz bem, estar bem nos ambientes que eu estou, então eu acho que eu até ganhei com essa história, na verdade.
É verdade porque se você falou, que os outros filhos estão todos meio ali com uma vida não muito legal, você acabou ganhando mesmo.
Sem dúvida, uhum.
Muito obrigada pelo papo, adorei saber da sua história.
Ah, eu que agradeço, muito obrigada e até a próxima.